Công nhận luôn. Vậy thì nếu mà nói như vậy thì có phải là cái sự kết nối với thiên nhiên là bẩm sinh trong mỗi con người hông? Ờ, chỉ cần được được đánh thức bởi gia đình, bởi những cái tấm gương trước mặt là là có thể đánh thức rồi, đúng hông?
Ừm. Ừm, mình không nghĩ như vậy đâu nha. Mình nghĩ rằng là, ờ, nó không phải là bẩm sinh mà nó phải qua, ờ, sự rèn uyện, sự giáo dục từ trên ghế nhà trường kia. Ví dụ như là có những vùng ở những quốc gia đó, bằng cái sự giáo dục, bằng cái cái sự mà, ừm, ờ, nó giống như là một cái văn hóa ở trong cộng đồng á thì họ có ý thức bảo vệ môi trường rất là cao. Tuy nhiên, ở có những cái quốc gia, có những cái cộng đồng á, thì họ ý thức được không phải như vậy, tại vì cái, ờ, giáo dục của họ á không có hướng tới cái việc là bảo vệ môi trường. Cho nên mình nghĩ rằng là nó không phải là bẩm sinh mà là qua cái rèn luyện ý thức cũng như là, ờ, theo dõi báo đài và nhận thức đúng đắn về những cái tác hại của việc, ờ, ô nhiễm môi trường thì như vậy nó mới tạo ra một cái sức mạnh của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường được.
Ờ. Đồng ý.

Theo như bạn nha, cái, a, trong cái việc bảo tồn thiên nhiên đó thì cái vai trò của cộng đồng nó quan trọng đến mức độ nào?
Ừm, theo như mình á, thì cái vai trò của cộng đồng, những cái người mà sống tại địa phương đó thì đóng vai trò vô cùng quan trọng và được còn có thể gọi là cốt lõi á trong cái quá trình bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật, hay là bảo vệ cái môi trường sống xung quanh. Tại vì họ là những cái người mà h am hiểu rõ nhất cái nguồn nước nè hoặc không khí nè, hay là, ờ, hệ sinh thái động thực vật ở nơi họ sống thì họ sẽ có những cái chiến lược, cũng như là những cái hành động cụ thể và, ờ, tương ứng với cái việc bảo tồn thiên nhiên nơi họ sống.

Ừm, thế thì ngay cả bản thân bạn, bạn có bao giờ muốn khởi xướng một cái dự án bảo tồn thiên nhiên nhỏ nào đó tại cộng đồng bạn hoặc là tại gia đình bạn hông?
Ừm. À, thực ra cái việc này là mình cũng đã từng làm rồi nha. Ờ, trước đây mình sống ở Malaysia nè, thì, ờ, ở trong chung cư của mình á là có huy động nhau là thứ nhất á là, ờ, thu thập những cái pin đã qua sử dụng, ờ, chúng ta gói lại và chúng ta sẽ đi đổi lại với lại cây xương rồng nè. Huy động mọi người á là phân loại rác nè đúng rồi, và chúng mình có những cái, ơ, ờ, cái nhóm á là cứ mỗi cuối tuần á là đi đến cái bãi rác để phân loại lại một lần nữa, ờ, giúp cho cái việc phân loại rác trở nên là phổ biến hơn đối với lại người dân ở tổ chung cư đó.
Ờ, vậy hả? Ôi, ý nghĩa vậy. Quá là hay luôn, rất là ý nghĩa nữa. Vậy thì, à, ừm, rõ ràng cái việc mà bạn đ đã từng hành động rồi thì bạn cũng hiểu rõ hơn những cái cái lợi ích, những cái mặt tích cực mà cái hành động đó có thể mang lại cho cả cuộc sống, cho cả tinh thần của bạn luôn, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi.